Да, ты знаешь, в моей жизни было немного именно походов, вот, особенно с ночевкой. А, поэтому вот однажды мы поехали в отпуск в Абхазию
Мгм. Так. О, далекое путешествие. Хм.
и обычно мы ездим, м, м Ну, относительно. <chuckles> Смотря с чем сравнивать, конечно. Но мы ехали вроде бы к морю. Обычно мы, кстати, ездили в Абхазию вот где-то в начале октября, то есть такой золотой сезон. Всё ещё жарко, море уже тёплое, много фруктов. А тут мы как-то решили поехать в мае. Вот, и на удивление оказалось, море было ледяное, поэтому такой купальный сезон практически, э, накрылся медным тазом. Ну вот оно холодное было, да.
<chuckles> Ну Мгм. Та Это нь несезонное получается время? Хм. Хм.
И, но зато мы пап м, э, ну, и мы думаем: "Что делать? Надо какие-то экскурсии, что-то придумывать". И вот нашли такую экскурсию, где на такой ещё старом, наверно, буханка это называется, такая старая машина. Как она там правильно- я не помню. А было, наверно, человек 10-11 туда вмещалось.
М. Так. Ага. <chuckles> М, целая группа такая, и чё?
И вот, э, <grunts> н ну да. Небольшая группа, что, собственно, хорошо. И был такой маршрут, что там озеро по пути. Но суть в том, что этот поход, а, был, можно сказать, в горах. Но до какого-то момента нас везли, а потом, где уже там машина проехать. Да, потом пришлось ножками. Но доехали мы практически, так скажем, до стоянки, где мы оставались с ночёвкой. То есть этот поход был с ночёвкой в палатках.
Мгм. А потом на ножках. Мгм. Так. Но п но ночёвка была там в горах, получается, да? То есть вам Ага.
Вот. Да, там, вот на таком неком плато. То есть это не прям горы, такие вот скалы, где а, как бы там цепи гор, да, и такие плато встречались. И вообще там очень было красиво невероятно. А, и как раз это был вот конец мая, то есть почти лето
У. Мгм. То есть погода была в целом хорошая, получается?
и такое всё зелёное. Хорошее, да. То есть мы там не не замёрзли ночью. Хотя вечерком так кофточку одевали, но в целом тепло было, да, комфортно.
Мгм.
И это т в какой-то степени напоминало какие-то альпийские горки. Ну, вот не небольшие, когда вот они такие зелёные, то есть не скалистые Вот. Это было очень красиво, да, и в принципе для нас это был было впервые такой вид. То есть мы ещё не были в подобных местах. Поэтому, конечно, он остался с незапом запоминающимся и невероятным походом, собственно, даже по сей день как бы что-то м
М. О, это должно было быть очень красиво. Тяжело оторваться от такого вида. Мгм. Ну, наверно, самые такие интересные виды отчасти, а н когда находишься у подножья. Потому что ты увидишь такое ско э, величие вот этих всех возвышенностей, этих гор, а потом уже как-то иначе воспринимается, наверно.